सही बात है।
है ना? क्योंकि किताबी ज्ञान तो ठीक है और आपने भी इस चीज़ को कहा कि भई हमको और भी जैसे नैतिक मूल्य हैं, तो उनको भी हमको देखना है, उनको भी सीखना है क्योंकि नैत नैतिकता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल होता है और वो हमारे जीवन को सही दिशा की ओर लेके जाती है। आपका क्या कहना है?
हुँ। जी। हुँ। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से जो है वो सहमत हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब देखिए शिक्षा जो है बड़ा अच्छा हमें हमारा मार्गदर्शन कराती है। देखिए हम अक्सर देखते भी हैं ना कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं अ, उनके अंदर जो है सोच समझने की जो क्षमता होती है, समस्या समझाने की जो योग्यता होती है ना वो भी जो है आ जाती है और देखिए अगर हम अपनी समाज की बात करें, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं, जिनसे हम जो है अभी भी गुज़र रहे हैं, जैसे बेरोज़गारी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, स्वास्थ्य की समस्याएँ हो गई, जैसे जो दैनिक भेदभाव हो गया। तो देखिए उसके लिए भी कहते हैं ना कि अ, अगर शिक्षित अ, समाज होगा, जो इन सब चीज़ों को जो है, इन सभी समस्याओं को समझता है और कहते हैं ना इनकी जड़ तक जो है पहुँच सकता है, तो वो जो होगा, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि लाभदायक होगा और बिल्कुल मदद करेगा ताकि हम अ, इनका जो है एक अच्छा टिकाऊ समाधान जो है निकाल सकें। तो मेरा तो मानना है कि जो शिक्षित जो हैं उनके ज़रिए हम समाज में अ, जो बहुत सारी जो चुनौतियाँ होती हैं, उनका भी जो है हल कर सकते हैं और देखिए शिक्षित व्यक्ति ये भी कहते हैं ना कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, वो अपने आस-पास के लोगों को भी उनका भी अच्छा मार्गदर्शन कराता है और कहते हैं ना उनको भी जो है एक तरह से शिक्षित जो है बना देता है, सही निर्णय लेता है, प्रेरित करता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
हुँ।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 बिल जी। जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि जो शिक्षिक व्यक्ति होता है उसकी सोच बदल जाती है।